Certo. Ma e e tu come la percepisci questa cioè quin ti prepari psicologicamente dicendo sarà già una guerra?
E Mh.
E quindi è tipo 'na cosa di arresa nei nei tuoi confronti? Cioè una cosa che ti fa star bene oppure è più per un quieto vivere?
Ehm. <sighs> Diciamo che accendo un cero nella speranza di essere compreso, sai quelle preghiere che non lasciano mai ecc il senso è quello. Ehm, però una trattativa dice molto diplomatica aperta.
<chuckles>
Dove alla fine si sa il vincitore, eh, <sighs> che è lei ovviamente, io sono il vinto, però non m'arrendo.
Cer Eh s ah, ah okay, sei sei sei il vinto nel tuo piccolo, però in realtà quello che vince la, ehm, la guerra è lei sempre.
Esatto.
Ma, e invece con, mhmm, a casa tua, nella tua città con tua madre, questa cosa come come è vista? Cioè, lei invece lo capisce, oppure n dici: "No st mio figlio sta lavorando, meglio che lavori, che appunto essere in giro a perdere tempo".
Che fai? Mi puoi accompagnare al supermercato?
Ah <laughs> ah, okay. Quindi si rip okay, si ripete la stessa guerra, ma in altro modo, ok
"che fai? Devo andare in f" "Devo andare devo andare in farmaci devo andare in farmacia. Che fai? Mi accompagni? Che fai? Ce la facciamo una passeggiata? Ho voglia di un gelato. Che fai?"
<chuckles> <chuckles> Okay, <chuckles> okay. Quindi è una guerra continua, cioè dovresti cioè quindi perfetto è è in magari è al è in ufficio. Quindi
"Che fai? Usciamo?" E se.

Ok <laughs> Ah, okay, cioè. Perfetto. <laughs>
Anche perché se vedo che sono a rischio di mo anche perché se vedo se so che sono a rischio di morte, come si suol dire, ehm, o altro, vado nel rapporto sociale, perché non voglio rischiare di essere, ehm, linciato.
Vabbè certo, giusto. Quindi stai un po' in ballo esatto. Stai un po' in ballo, in base a quello che succede ti ti muovi.
Esatto.
Perfetto. Ma invece, ehm, la tua compagna è una persona che ti supporta ne in questa vita, ti dà consigli, te la fa sembrare più semplice, te la appesantisce? Quindi in modo tale che poi dici: "Madonna, mhmm, quando lei fa così non la sopporto." E ti dedichi a al lavoro.
Allora apriamo apriamo una parentesi metà, uhm, del lavoro che io svolgo al PC lo svolgo a casa, no.
Mh-mh.
Ehm, non tutti riescono a capire questo genere di lavoro che faccio, perché comunque danno per scontato che se io sono a casa, ad esempio, posso aiutare e svolgere determinati mansioni, tipo che so, ecco: "Sei a casa, per perché non hai apparecchiato la tavola? Sei a casa, perché non hai ehm, non eh, non hai pulito?" Eh, ma lo stesso non viene capito, non viene percepito, perché secondo la logica
Okay. E tu dici: "Io sto lavo sto lavoran" Fatti è quello che ti volevo chiedere, quando lavori magari ti è capitato di lavorare a casa a casa sua, c'è stata qualche mhmm, qualche conflitto tra vita appunto vita privata e ambizione professionale? Che se sei a distanza, magari mandi un messaggio, ehm: "Ciao amore, come stai?" Invece quando sei lì è un altro paio di maniche.

Certo, sì, sì, sì, quindi non non è abbastanza ...tempo per fare tutto esatto, tempo sì, sì, sì. Esatto. Ma a per gestire tutto hai degli schemi? Nel senso: "Il lunedì lavoro e torno a casa, martedì magari, faccio l'altro lavoro, quando lo finisco vado a trovare la mia compagna, mercoledì la serata organizzata già con amici, e giovedì..." e via dicendo. Oppure ogni giorno, ehm, vien da sé.
Capito? Eh. Semplice. Eh. Nel lavoro che faccio, a parte quello dell'ufficio, è difficile farti degli schemi perché è tutto un imprevisto, nel senso: non sai i non sai quando ti esce il lavoro, non sai a che ora devi lavorare, tranne in alcuni, magari co tipi di progetti che fai dove ti puoi organizzare l'orario, ma altri in cui che io faccio non sai mai un orario preciso, quindi è difficile put purtroppo poter dare un un'organizzazione schematica. Anche perché, ti dico, tra me e te parlando, non mi piace molto avere la vita organizzata a schemi, ma preferisco sempre lasciare quel fascino a all'imprevedibilità delle cose.
Ah. Oh, che bello! Okay. <laughs> Okay, quindi io chiedo: "Ci sei?" Tu mi potresti dire: "Sì, no, forse, chi lo sa?". Non è una certezza che tu ci sei.
Sì, infatti.
<chuckles> Okay, <laughs> ah, va bene. Ce lasci l'effetto suspense. Ma no, né brutta, dipende un po' da come viene esatto, come viene visto da altre persone, magari la tua compagna la prende in un modo, e i tuoi amici o colleghi giustamente prendi in un altro, però la vita, appunto, privata è tua, se tu preferisci stare più con la tua compagna e il lavoro e togliere colleghi e amici nessuno ti può dir niente.
Mi rendo conto mi rendo conto che è una cosa brutta sì, è una cosa p per me magari no, ma per gli altri per gli altri forse lo è. Cer